Ih, o corpo fala. <chuckles> O meu corpo fala bastante. Olha, quando eu tô assim, né, com, eh, o grande fluxo de trabalho, com uma vida social muito agitada, eh, coisas na família pra resolver, tudo ao mesmo tempo, o meu corpo ele parece que a pilha vai acabando, assim.
É verda Sim. Aham. Hum, você sente logo aquela esgotação, né.
Eu sinto, sabia que eu sinto? E aí quando acontece isso acabou, né, é melhor não não deixar acontecer porque senão n n você não vai fluir bem no trabalho, você não vai fluir bem na sua vida social, em tudo perde to total. Então, assim, é importante não deixar, né, chegar nesse ponto, porque quando chega pra mim, eh, já aconteceu algumas vezes, eh, eu quero não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu quero me isolar.
Uhum. Uhum, você perde rendimento em tudo, né. Entendi. Uhum. Você quer se isolar, né. É isso que ia te perguntar, como é que você costuma fazer quando chega?
Quando chego
É a é isso que você quando você tá esgotada é isso que você faz, você se iso dorme o dia to
É isso! E eu eu sou uma pessoa mais introvertida do que extrovertida e eu fui aprender há pouco tempo que não tem nada a ver de você ser tímido ou não. Uma pessoa introvertida é aquela pessoa se que se recarrega de dentro pra fora, né, ela busca ali as energias e uma extrovertida pega a energia dos outros pra se recarregar.
Uhum. Hum.